Ja, 100 %. Hast du da irgendwie so ein, ähm, Beispiel, was du irgendwie in letzter Zeit gesehen hast, wo du dir dachtest: „Oh, das musste jetzt echt nicht sein“, oder so aus 'ner Werbung oder Social Media?
<chuckles> Na ja, also es gibt ja immer wieder diese Fitness-Influencer und da gibt's dann halt die, die dann halt wirklich so, ne, aufgepumpt sind mit irgendwelchen, was weiß ich, so Synthol Stuff, die dann irgendwie aussehen, so 2 m mal 2 m und dann gibt's halt noch die, die halt wirklich einfach nur sehr sportlich sind, nix nehmen und so und die werden dann halt aber auch lächerlich gemacht, weil die halt nicht 3 m breit sind, was ja auch Käse ist, ja, so.
Ja. Ja, ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ja, ja. <giggles> Ja. Das stimmt, ja. Ja, ja, ja, ja. Äh, heutzutage ist es ja auch dann so, ähm, dass ja 2 mal 2 m sein, äh, auch direkt mit Gesundheit verbunden wird, aber wenn man sich so ein Eliud äh, Kipchoge anschaut, welcher einfach mal, ja, äh, 2 Marathons in Rekordzeit läuft, also dann denkt man sich schon, wer von den beiden würde es dann eher machen?
<snorts> Ja, ist echt so, und, äh, ich glaube, grad in der Fitnessszene haben die da 'n riesiges Problem mit teilweise.
Ja. Ja.
Äh, da da werden falsche Maßstäbe gesetzt, ne? Ich habe neulich 'n Video gesehen, äh, da war es so, da hat jemand gesagt: „Ja, so sieht man nach 8 Jahren, äh, fünfmal die Woche Training aus.“ Und der sah eigentlich gesund und gut aus, ne, aber war halt nicht massiv aufgepumpt, <giggles> und da hättest du mal die Kommentare sehen sollen. <snorts> Da hat dann gestanden, äh, irgendwie, ja, äh, der hat 8 Jahre, äh oh, wie war da ja so ungefähr 8 Jahre Satzpause. <laughs>
Ja. <giggles> Ja. Ja. <giggles> Ja. Pause gemacht. <laughs> Ja, ja. <laughs> Das kenne ich, ich weiß genau was du meinst, ja.
<laughs>
Ja, gerade in der Fitnessszene verschwimmen da ja oft die Grenzen, also zwischen so echter Leistung und Inszenierung.
Genau, ja. Also du weißt halt nicht, wer stofft oder so und das ist halt schwierig, ne, so. Also ich meine, du weißt bei manchen weißt du, dass sie stoffen, ne, klar, aber ja. <chuckles>
Ja, ja, ja. Das stimmt, ja, ja, ja. Ja, glaubst d ja. Ja. Glaubst du da würde mehr, ähm, Aufklärung helfen? Also zum Beispiel, ähm, wenn Influencer einfach transparenter damit umgehen würden? Also, was ist echt, was ist nicht? Bin ich auf Stoff? Bin ich nicht auf Stoff? Oder denkst du, das Problem liegt eher tiefer, also vielleicht in dem Bedürfnis, immer perfekt wirken zu wollen?
Ja, unbedingt, dass da, äh, mehr Aufklärung nötig wäre. Das ist so also, ist jetzt nicht nur in der Fitnessbranche so, sondern ich glaube auch diese ganzen, äh, Frauen, die sagen: „Ja, ich esse hier 10 kg Kuchen, aber wiege nur 20 kg.“ Ja, kann glauben wer will, aber ist ja auch, ne? Also, ja, die isst dann vielleicht 10 wenn sie 10 kg Kuchen wirklich isst, dann geht sie danach, äh, Finger in den Hals, ne? Also
Ja. Ja. <chuckles> Mhm. Ja, ja, ja, ja.
wer weiß, was die da wie die wirklich leben, weiß ja niemand.
Ja, ja, ja. Also, man hat ja einmal die Seite mit, ja, den ganzen Bodybuildern und ja